Et c'est un produit, quoi, que que je dois vendre et après c'est ça le côté c'est une chose que j'avais pas forcément anticipée, mais le fait de baigner tout le temps dans l'escalade pour faire ça, pour comprendre ce qui intéresse les gens et les et les faire payer, heu, bon, déjà la démarche, c'est pas de les faire payer pour un truc inutile, c'est déjà c'est de gagner. Mais même comme ça, heu, ça m'a enlevé, heu, une petite partie du plaisir de grimper, quoi et hem
Ouais. Mouais, ouais, c'est sûr. Ah ouais?
Bah, ouais, parce qu'à chaque fois que je suis dans une salle, je suis en train de me dire, heu: «Ah, heu, untel, heu, il utilise son téléphone, donc peut-être qu'il pourrait utiliser notre app, heu, lui ça fait longtemps qu'il a pas progressé. Lui, il demande des conseils à quelqu'un, heu, ah, le gérant, heu, il a mal renouvelé, heu, son ouverture, heu, il y a aucun, heu, bloc, heu, intéressant pour tel niveau». Enfin, c'est c'est des trucs auxquels j'ai tellement pensé que quand je suis en loisir, je p ça peut pas sortir de ma tête, quoi. Et heu, bah, ça, c'est un peu nul et d'autant plus que vu que j'ai commencé en créant beaucoup de contenus pour expliquer, heu
<chuckles> Ah oui, ça, tu penses tout le temps à ça, quoi? Ouais, ouais. Oh là là! Ouais. Ah ouais, c'est un peu nul, ça. Mmh.
un peu mon chemin, ce et et avec, heu, mon associé notre chemin, heu, pour progresser et tout, bah, il y a un peu notre marketing il est un peu dépendant de ça.
Mouais.
Et il y a un côté où, heu, bah, après quand tu as mis beaucoup de ta personne, bah, tu es t tu es aussi piégé un petit peu, quoi.
Eh ouais, tu es tu es plus tu es plus insouciant comme avant, quoi?
Non exactement et moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport et du coup, ça me donne presque envie de de basculer sur, heu, sur d'autres sports. Ouais, exactement, enfin pas, justement, pour le projet mais pour ma pratique perso et plaisir.
Sur autre chose? Ah ouais. Il faut mais Et pour toi, pareil q eh ouais, il faudrait pas il faudrait pas que tu tu commences à faire une appli pour l'autre sport que tu vas faire, sinon tu vas être grillé encore. <chuckles>
Heu <laughs> Là, je pense que je serais définitivement en train de m'éparpiller et que j'aurais pas appris de de mes erreurs, je pense.
Ah ouais? <sniffs> Bah, ouais. <sniffs> Mais il y a pas des gens, heu, après le truc, c'est qu'il y a doit y avoir plein de gens qui ont pas spécialement envie de progresser, qui sont là pour, heu
Mmh.
qui sont là pour faire du sport. Et puis, ils se disent: «Bon, moi, j'arrive une 5 P, heu, 5 C, tu as un très bien, ça me va très bien. J'ai pas envie de faire une 8 A», heu, voilà.